Alors moi, les langues autour de moi, elles influencent énormément mes mes goûts musicaux. Je vais changer de style de musique en fonction des langues que j'entends autour de moi. Et hem, vu que j'ai vécu dans plusieurs pays, en fait à chaque fois changer de style heu, heu je suis vraiment je j'écoute du coup tu regardes, heu, m mon Spotify, il y a tout et n'importe quoi mais parce que, heu, en fait, heu, ça va résumer mes voyages, les langues que j'ai pu écouter et cetera tu vois?
O ouais. Génial! Mais tu les aimes tous?
Ouais, tous, tous, mais je peux pas les écouter n'importe heu, n'importe où et n'importe comment. Hem, je te donne un exemple. Par exemple, j'ai hem, j'ai vécu un petit temps, heu, aux îles Canaries
Oui, dis-moi, ah! D'accord.
et, heu, les îles Canaries, alors, heu, c'est, heu, bon, c'est des îles espagnoles, mais elles sont au large des côtes africaines et heu, il y a une grosse communauté latino là-bas. Beaucoup de Colombiens, de Vénézuéliens et tout. Et, heu, du coup, quand j'étais là-bas, je passais mon temps à écouter du reggaeton. Alors, <chuckles> c'est trop c'est oh c'est vrai? Ah, bah voilà, bah, moi adulte, du coup <laughs> Heu, ouais, alors que moi avant, je détestais le reggaeton. Je trouvais que c'était heu, bon, le rythme est cool, hein, mais les paroles, en fait, avant je les comprenais pas. Mais après, heu, je me suis mise à apprendre l'espagnol et du coup, je comprenais, mais c'était pas mieux. Je me disais: «Oh là là, c'est quand même un peu vulgaire <laughs> mais heu»
Oui. D'acc Ah oui! Mmh. <laughs> J' j'adore! <laughs> J'écoutais ça quand j'étais ado. <laughs> mmh. <laughs> Ouais, belle découverte. <laughs> Ouais? Non, oui c'est pour ça. Mmh. Bah ouais! <chuckles> Ça c'est sûr! <laughs>
mais ça allait trop bien avec l'ambiance en fait. C'est comme si, heu, ça répétait les sonorités de ce que j'entendais tous les jours parce que j'entendais, heu, parler latino quoi, pas espagnol latino. Donc je sais pas, j'avais trop besoin d'en d'avoir ça, heu, quand je roulais en voiture, heu, de danser là dessus, quoi.
Ah oui. Oui. Génial. Mmh. Mmh. En plus, c'est fa c'est bien les musiques latino, heu, lati ouais, pour danser.

De comparer un morceau?
Ah, oui, heu, par exemple, heu, les paroles, tu les comprends, heu, tu les comprends, en par exemple, heu, dans une langue que tu comprends et un autre, dans une langue que tu comprends pas. Heu, est-ce qu'ils seraient capables tous les 2 de se traverser, heu, comme, heu, comme, hem, une que tu comprends, par exemple? Tu vois?
Mmh. Ouais, parce qu'en fait, si je comprends pas la langue, heu, je fais vraiment le distinguo entre, mmh, les chansons que j'écoute pour les paroles. Bah, par exemple, les les chansons qui vont me toucher énormément pour les paroles, ça va être vraiment mes langues, heu, maternelles, donc heu, le français en 1er lieu et puis je parle aussi l'arabe, donc ces 2 langues-là, ouais, si, heu, elles vont énormément me toucher pour les paroles et puis, dans un 2nd temps, pour, heu, la musicalité, le rythme, heu.
Mmh mh. Oui. Oui. Voilà, et puis, de toute façon, heu, je sais pas si tu es d'accord, mais des fois, juste la musique, elle elle te transmet des émotions, autant que autant que des paroles.
Mais complètement, parce qu'en fait, la musique, elle parle la langue. Hem, là, il y a pas longtemps, écoute, j'ai découvert des vieilles musiques haïtiennes, et heu, alors je suis une grosse fan de l'art haïtien, heu, que je trouve assez fantastique, mais heu, dont on parle trop peu, je trouve
Mmh. Mais oui. Mmh. Mmh. Ah oui, c'est vrai. Tu parles de des tatouages, des
et heu Hem, bah, par exemple, tu sais, ils font des peintures, heu, très colorées sur, heu, des sortes de toiles de jute, heu, et ça représente des scènes de vie d'Haïti et je sais pas, il y a, mmh, en fait, tu as l'impression que c'est de la peinture naïve, mais c'était très touchant. Tu as l'impression, heu, d'être là-bas, quoi. Tu as l'impression de parler créole, heu.
oui. Heu, oui. Hein, hein. Ouais, je Ouais, je vois ce que tu veux di <chuckles> c'est intéressant, mmh.
C'est, heu, ouais, c'est superbe et en fait, leur musique, c'est pareil, ça se ressent. Il y a, mmh, comment dire déjà, en fait, il y a une, heu, il y a un rythme lent, lent, mais fort, lent et présent, que tu trouves pas ailleurs. Hem, il y a des percussions. Hem, en fait, si tu veux, je trouve, ça raconte non seulement la langue, mais une langue, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire aussi d'un pays et d'une culture et tu vois? Par exemple, le le, mmh, comment dire? L'héritage, heu, le le, malheureusement, hein, l'héritage de l'esclavagisme, heu, de la libération, parce que c'est, quand même, le 1er pays indépendant, heu heu, qui réunissait des esclaves, donc et tout ça, moi, je trouve que tu le l'entends dans la musique et pourtant, je parle pas la langue, mais je sais pas, juste en écoutant les rythmes, heu.
Oui. Oui, exactement. Mmh. Oui, tout à fait. Ouais! Non, non mais ouais je suis complètement d'accord avec toi, hein. Je trouve que le rythme, heu, le son, les instruments, la façon heu, tout peut raconter une histoire. Des fois, il y a pas besoin de parole. Mmh, c'est vrai. Ah, ouais. <chuckles>
Non, du tout et même, heu, d'ailleurs, si tu veux connecter avec des gens, si tu parles pas la langue, heu, je trouve qu'il y a rien de mieux que d'aller danser avec eux, en fait, d'écouter des musiques avec eux.
Ah, bah, ça, ouais, carrément. La danse, ça se parle, universellement. <chuckles>
Ouais, exactement, parce que ça influence pas seulement les goûts musicaux. Du coup, qui dit enfin, tu me diras, qui dit: «goûts musicaux», c'est aussi si tu aimes danser, ben, heu, goût de danse aussi donc heu, donc ça influence énormément.
<chuckles> Mmh mh, tout à fait. <chuckles> N ouais, c'est vrai. Heu, en tout cas, c'est c'est très riche, tous tous ces déménagements que tu as faits. À Tahiti, tu y as dé tu y as déjà été?